Eu tenho 29.
Gente, mas você tá na flor da idade, você tá novinho.
Então, é, eu estou começando, eu estou começando. Ó, eu já visitei, acho que é, eu já visitei 11 países. Então eu ainda quero visitar muito, muito, muito mais, ainda. Muito, muito, muito mais.
Exato, tá saíndo da adolescência agora. <laughs> Meu Deus, ai Já tem uma um terço aí, uma porcentagem.
Ah, mui ainda falta muito, viu, <laughs> Ainda telha mi
Ah, si que bom que você começou, né? <laughs>
É o quê?
Que bom que você começou, né?
É, ainda bem que eu comecei. Aí assim, uma das coisas que me motiva também, é com relação à viagem. Eh, eu também sempre tive um sonho, e aí, vai de cada um, né, porque esse é o sonho mais às vez muitas vezes falando no geral, né, não quero generalizar aqui, mas q eu estou dizendo, assim, quando você pergunta quem sonha muito em casar, sempre as mulheres que falam, né. Mas eu, tipo assim, sonho muito em casar com festa, porque eu não casei com festa ainda. Tá pra chegar. É, quan
Ah, entendi. Aham. Nossa, não acredito. Você é o primeiro homem que eu escuto isso. <laughs>
No aí, tá vendo? Por isso que eu ainda falei no início, né. <laughs> Não, mas é
É verdade. Geralmente, o o homem, ele pensa assim: "Nossa, mas você vai gastar dinheiro pra todo mundo falar mal depois". E enfim, geralmente, eu não generalizo, mas que bom que você pensa nisso, é a melhor coisa do mundo, é você fazer uma festa, celebrar. Adoro.